जी, जी, जी, जी। और उसमें जो
जी। <chuckles> हाँ। और उसमें उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है ना, सुनिओ होती है, उसका क्या नाम होता है?
और उसमें जो तो अ, गर्लफ्रेंड जी। जी, जी, जी, गर्लफ्रेंड का नाम जो है मेरे को भी अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा किरदार था। जी।
जी, जी, और मुझे वो पूसी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी। उसमें जो एक तो अमारा होता है हाँ और उसमें अमारा भी होता है और मुझे जो है अमारा बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि अमारा जो है बहुत ज़्यादा अनाथ था। और देखिए ना, वो कितनी परेशानी झेलता था, अपना काम खुद से करता था, और वहीं जो केनिची था वो कितना एक नंबर का आलसी था। उसे छोटे-मोटे काम करने होते थे तो वो अपने हथौड़ी और उसके भाई शिशिमारू से करवाता था, और मुझे जो है ना कराता था, बुरा लगता था, क्योंकि अमारा भले ही बहुत बुरा इंसान था, लेकिन उसके दिल में जो है काफ़ी ज़्यादा प्यार भरा हुआ था सुनिओ के लिए। और मुझे लगता है ना, उसकी बिल्ली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और जो है उसको जितना विलन बनाया गया था, उतना विलन वो था नहीं।
पिंक पिंकी, जी, जी, जी। जी, अमारा तो मेरा फ़ेवरेट था। जी। जी, बिल्कुल। जी। हाँ। बिल्कुल। जी। हाँ। जी, जी, जी, जी। <clears throat>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
हुँ, हुँ। हाँ। जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। असली निंजा। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं भी यही मानता हूँ। हाँ। जी, बिल्कुल। हाँ। और मेरा तो ये मानना है ना <chuckles> देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जो अमारा था, वो असल मायनों में एक जाट था और जो हथौड़ी था वो असली मायनो मैं एक अ, क्या कहते हैं जैसे गुर्जर था। क्योंकि देखिए जब भी हथौड़ी को दिक्कत होती थी ना, तो वो लड़के बुला लाता था। इसीलिए मुझे लगता है कि जो है ये कार्टून है, ये यही दिखाना चाह
जी। जी, अच्छा। अच्छा। हाँ, जी, जी, जी, तो मेरे को लगता है कि हथौड़ी जो था ना, वो हमेशा ही जो है केनिची को समझाता था कि, गलतियों से सीखो और मेहनत करो। और जब आपने देखा होगा कि जब हथौड़ी और अमारा के बीच मुकाबला होता था तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था उस
हाँ। हाँ, हाँ। जी। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ।